Ya, ben, böyle, o kadar kararsız bir iii, biri hâline büründüm ki kendimi bazen tanıyamıyorum. Çünkü eskiden, böyle, dönüp baktığımda o Erasmus dönemlerime bakıyorum ve ya, eşyalar benim için o kadar önemsizmiş ki. Yani, her şey, böyle, deneyim, eee, üzerine, eee, biraz, böyle, yorduğum hep be ben, işte, gezeyim, göreyim, eee, işte, daha fazla şey keşfedeyim gibi bir, eee, gayem vardı. Ama ne zaman ben, eee, yüksek lisans yapmaya başladığım, çalıştığım ve, eee, biraz da, böyle, eee, ekonomik özgürlüğümün daha çok olduğu senaryoda; ben daha fazla aslında eşyalara para harcamaya başladım ama mesela bu sadece benimle ilgili eşyalar dahi değil. Aaa, öyle örneğin, hani, aileme eşya almak onları, böyle, eee, eksikliklerini kapatmak, onları mutlu etmek beni çok tatmin etmeye başladı. Ya, bir yandan evet, deneyimlere de mesela para ayırmayı çok istiyorum. Hâlâ seyahat etmeyi çok seviyorum. Ona da para ayırmak istiyorum ama ya, hayatın getirisi Erasmus'taki kadar mesela vakit bulamıyorum. E, bulamadığım için de eee, şey konusunda böyle çekincelerim oluyor. Örneğin o Erasmus döneminde e en uygun uçuk hani, uçak biletini bulup ben ona göre seyahat ediyordum ama şu an öyle bir ö özgürlüğüm yok. Olmadığı için de deneyimlerim, alacağım eşyadan çok daha pahalıya geliyor ve aslında bu konuda biraz kararsızlık yaşıyorum. Acaba diyorum, haksızlık mı ediyorum kendime? E, gezmeye de mi vı vakit ayırsam, eee, meblağ ayırsam? Gibi bir durum var ama bir yandan da, yani, bilmiyorum. O kişileri, ailemi de mutlu görmek beni çok tatmin ediyor. O yüzden, böyle, hani, hangisini yapsam çok kararsızım. Biraz, böyle, hem düşüncelerimi paylaşmaya hem de tavsiyelere ihtiyacım var.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Haklısın. Hıı. Harika. Hı hı. Tabii ki. Tabii. İii, öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu i daha yetişkin hayatına girdikten sonra bu hisleri, iii, yaşıyor olman çok doğal ve anlaşılır ama belki de seçim yapmana gerek kalmayacak bir para dağılımı düzenlemesi, eee, yolu bulabiliriz beraber ve, hani, bunun sonucunda hem deneyimler kazanmaya devam edersin hem de, eee, aynı şekilde eşyalara para harcayarak sevdiklerini mutlu etmeye devam edebilirsin. Ama öncelikle biraz daha senin durumunu anlamak için birkaç soru sormak istiyorum. Eee, aylık harcamaların, eee, ne kadar ve, yani, hani, ayırabileceğin bütçe ne kadar bu deneyim ve eşyalara? Hani, bir aylık harcamalarını, zorunlu harcamalarını çıkarttığında bir deneyimi ayırabilecek kadar paran kenarda kalıyor mu?
Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Hıı. Yani, aslında bu duruma göre değişebiliyor. Çünkü bazen evet, kalabiliyor ama bir yandan da, eee Aslında şöyle bir gerçek de var. Ben, eee, birikim de yapmaya başladığım bir durum da söz konusu. E, böyle olduğu için de yani aslında şu an, şey, oluyorum, böyle, deneyimlere ayıracağım meblağı da ben, eee, direkt olarak birikime ayırıyorum ve, eee, diyorum ki: "Tamam, ben bu ay zaten hiçbir yere gitmeyeceğim. O zaman, işte, birikim yapayım, para biriktireyim." gibi bir, eee, durum söz konusu oluyor ama mesela şu an, şey, k hâline de büründü. Evet, ben yine birikim yaptım, ettim kö tamam, köşeye bir para ayırdım ama şu an örneğin Türkiye'ye gideceğim için, eee, çok ciddi bir harcama da yapmaya başladım gibi bir durum oluyor. Yani aslında her ne kadar ben o deneyimlere ayıracağım parayı da köşeye atsam, eee, sonrasında oradan da harcamak durumunda da kalabiliyorum aslında. O yüzden bu çok belirsiz. Evet, ayırmak istesem kesinlikle ayırabilirim ama, işte, eee, onun da böyle kararsız kalıp ayıramama durumu oluyor.
Hı hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Evet. Eee, peki, kenara bir para biriktirdiğinden bahsettin. Bir hedefin, eee, büyük bir meblağ biriktirmeni gereke gerektiren bir hedefin mi var yoksa orası daha çok, böyle, yatırım ya da acil durum fonu gibi bir noktada mı?
Yani, aslında birazcık daha, böyle, acil durum fonu, ııı, gibi diyebilirim açıkçası. E, çünkü şu an, böyle, çok önümü göremediğim de bir noktadayım. Evet, mesela yurt dışında yaşıyorum ama her an ne olabileceğini de bilmiyorum. Mesela sonrasındak sonraki adımım ne olacak? Örneğin: Hani, tekrar Türkiye'ye dönmek mi olacak yoksa burada, işte, iş bulmak mı olacak? Iıı, ya da bilmiyorum belki doktoraya başlamak da olabilir. Ya, böyle, aslında önümde birkaç yol olduğundan kaynaklı hangisini yapacağımı bilmemekle birlikte kendimi güvenceye almak istediğimi fark ettim ve aslında, eee, şu an yapmaya çalıştığım şey de bu birazcık.
Hı hı. Haklısın. Hı hı. Çok güzel aslında, eee, kenarda, böyle, acil durum fonun oluyor olması gerçekten acil durumlarda, eee, s çok hayat kurtarıcı olabilir. Eee, şeyi de sormak istiyorum, eee, yani, emm, bazı deneyimleri yapmayı sevdiğini söyledin. Bunlar, böyle, e, sonuçta her deneyimin maliyeti de birbirinden farklı olabiliyor ve genelde, eee, biraz bu kişinin kendisini nasıl takılmak istediğiyle çok orantılı bir şey. Yani, daha konforsuz ama çok güzel deneyimler edine yaşayabileceğin bir tatil de tercih edebilirsin. Eee, daha konforlu olmasını istediğin için maliyetini arttırabilirsin de. Senin için yaşadığın deneyimler de, hani, böyle, önemli midir? Örnek veriyorum: Hostelde asla kalamam, eee, gibi bir şey der misin? Hani, senin deneyimlerindeki beklentin nasıl?
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. <giggles> Ya, aslında, ııı, tam tersi ben e özellikle o Erasmus dönemi sayesinde çok alıştım hostelde yaşamaya, kalmaya vs. Eee, bu yüzden, hani, hiç, "A, ben kesinlikle hostelde kalmam." gibi bir düşüncem olmuyor. Aslında benim ya şu an o deneyimlere biraz, ııı, zaman ayıramama gibi bir durumum da söz konusu oluyor. Çünkü, eee, şimdi ben Erasmus dönemindeyken, eee, çok rahat bir şekilde geziyordum. Eee, çünkü ya kısa süreceğini biliyordum ve, eee, olabildiğince, maksimum derecede, eee, ondan keyif almaya çalışıyordum. Ama şu an öyle değil. Eee, şu an burada olduğumu biliyorum. E, bir yandan da Erasmus kadar rahat değil benim eğitim-öğretim hayatım. Daha zor, tez yatıyorum. O yüzden de, işte, ta sadece tatil dönemlerinde böyle, işte, emm, işte, bayramlarda, seyranlarda gezebiliyorum. Bur yurt dışındaki bayramlarda gezebiliyorum. Ama bir yandan da şimdi önceliklerimi de değişti. Ya, çünkü, eee, işte, bir tatil var. Tamam yılbaşı tatili örneğin, eee ne yapacağım, gezeceğim mi yoksa ailemi ziyarete mi gideceğim? E, her zaman gidemiyorum ziyarete gibi bir ikilemde de kaldığım oluyor aslında. O yüzden evet, ben mesela o deneyimlerde mesela seyahat etmeyi çok sevsem dahi, eee, şimdi Türkiye'ye gitmek çok pahalıya mal olduğu için ben sonrasında o deneyimi, ııı, yapmak için birkaç ay öncesinde toparlanmam gerekiyor ki o deneyimi yapabileyim. E, Sonrasında zaten birkaç ay toparlanıyorum. Sonra başka bir, böyle, bayram tatili geliyor. Diyorum ki "Şimdi ne yapsam? Yani, kendime mi bir şey alsam?" Bir de hep böyle, eee, şey olur. Ben, işte, "Tamam, ııı, tatile gideceğim." diyorum kendi kendime, diyorum ki "Şurayı ziyarete gideceğim." O ay başıma bir iş geliyor, böyle, eee, ve yüklü bir harcama yapmam gerekiyor. Ne bileyim, yani, işte, pantolonuma bir şey olur, pantolon almam gerekir. Hop, hiç hesapta olmayan bir para çık mı gibi gibi. O yüzden aslında şu an böyle, eee, birazcık da dert yanıyorum, bir dertliyim bu konuda.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Anladım. Çok haklısın. Hı hı. Hıı. Anladım. Hı hı. Yani, aslında belki de biraz daha, eee, pay dağılımlarını, paranı nasıl dağıttığınla ilgili küçük revizyonlarla belki bu deneyimlere de, eee, biraz para biriktirebilirsin diye düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse o ay hiçbir harcaman olmadığını, olamayacağını deneyim açısından, çünkü tatilin olmadığını biliyorsan, eee, normalde kenara atacağın parayı 2'ye bölüp birazını acil durum fonu için, birazı da, eee, tatil parası olarak biriktiriyor olmak. Sonuçta senin para biriktirmekle ilgili bir derdin yok anladığım kadarıyla. Bunda çok zorlanmıyorsun. Sadece bu biriktirdiğin parayı deneyimler için, iii, harcamakta zorlanıyorsun. Hani, bu konuda belki böyle, emm, bir kere en azından önündeki tatilde harcı yapabileceğin bir plan ayarlayarak kendine bir bayramını da Türkiye'ye geçirmek yerine bir deneyime harcayıp, onu biraz para harcayıp daha sonrasında nasıl hissettiğine bakabilirsin. Yani, gerçekten bir deneyim yaşayıp, işte, türük de eşyalara daha az para harcadığında ya da kenara daha az para koyduğunda ya da o zamanı Türkiye'ye geçir, ki Türkiye'de geçirmediğine eğer, eee, pişman olmuyorsan, kendini kötü hissetmiyorsan, belki yenilenmiş hissediyorsan belki bu durumu da aynı böyle şekilde devam ettirerek normalde, işte, yıl içerisinde, ııı, 5 tatilin varsa, eee, eskiden 4'ünü Türkiye'de geçiriyorsan şimdi 3'e, 2'ye düşürüp o kalanlarda başka deneyimler edinmeye yine Türkiye'den önce, işte, eee, eşyalara para harcayıp deneyimlere de aynı şekilde para harcamak gibi bir değişiklik yapabilirsin. Sana nasıl düşündürüyor bu durum?
Hıı. Evet. Doğru. Hı hı. Evet. Hıı. Evet. Hı hı. Yani, aslında gerçekten, böyle, sen söyleyince biraz daha fark ettim. Eee, ben hiç deneyime para ayırmıyorum. Çünkü hep, böyle, şey oluyor. Tamam, elime para geçti ya da, işte, çalışıyorum, işte, elime maaşım geçti. Hep şey yapıyorum: Tamam, aaa, bu aylık harcamalarım ya da, işte, bu masraflarım, e, tamam, geriye kalan paranın hepsi birikime. Hiç, eee, o birikime attığım paradan örneğin, hani, şöyle söyleyeyim: €100 diyelim, e, €100 kaldı elimde. Eee, ben o €100'nun işte, tamam, 50'si de deneyimim için diye hiç ayıramadım. Hep tamam, yüz euro birikime. Eee, oz ondan sonra da şey oluyor bu sefer. Mesela ben bir di tatilde gezmek istediğim senaryoda, eee, diyorum ki: "Of! Çok masraflı olacak ama, işte, tamam, eee, yapmasam daha iyi olacak." gibi oluyor. Yani, o yüzden Çünkü hep şey yapıyorum. O birikimdeki paraya hiç dokunmamalıymışım, eee, gibi bir düşünce, eee, bende böyle oluşmuş. Eee, öyle de oluşunca, işte, iii, şey sanki kendime ihanet edecekmişim gibi geliyor. Sırf o seyahatim için o deneyimim için, eee, birikim yaptığım paradan ya, ben belki €20 dahi alsam sanki kendi kendime ihanet edecekmişim gibi geliyor. Ama belki de o paraya bir isim koymak, tamam, ben bunu birikime a aktarıyorum ama, ııı, ben bunu biriktirirken seyahat etmek istediğimde bu kadarını, ııı, o deneyimim için ayırabilirim diyebilirim. Şu an bilmiyorum. Şok mantıklı geldi bu.
Hı hı. I hı. Anladım. Hı hı. Haklısın. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Aynen öyle. Hani, harcayacağın paraları biraz daha sınıflandırarak şey yapabilirsin. Belki de o biriktirdiğin parayı da daha sonra 2'ye bölüp deneyimin, i eee, iptal oldu olmadı yine tekrar başkalarını mutlu etmek için bir şeyler almak için harcayabilirsin. Ya da aynı şekilde o ay, eee, 100 değil, €150 geçti. Yine sen birikime 50 deneyime 50 bu sefer bir de eşyalar için, birilerini mutlu etmek için başkasına harcayacağın para olarak diye bir, eee, sekme açıp orayada da birikim yapmaya başlayabilirsin. Hani, böyle ufak pay dağılımları değişikleri değişiklikleriyle, eee, ve küçük küçük denemelerle başlayarak sonrasında nasıl hissettiğine bakarak ben bu kararsızlıktan kurtulabilirsin diye düşünüyorum.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında gerçekten evet, çok mantıklı geliyor bana da şu an. Çünkü en azından bu şekilde yaparsam ya, o paraya bir isim vereceğim için, eee, belki de onu harcamak ya da, eee, onu deneyimim için harcadığımda vicdan azabı çekmemek gibi bir, eee, durum da olabilir. Ya, bunu bir deneyeceğim ama gerçekten çok mantıklı geldi kulağa. Eee, o yüzden, ııı, belki bunu denediğimde daha az vicdan azabı hissedip, eee, daha gönül rahatlığıyla deneyimime para harcayabilirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim tavsiyen için.
Hı hı. Harika. Evet. Haklısın. Rica ederim, ne demek. Yardımcı olabildiysem ne mutlu.
Görüşmek üzere.
Hoşça kal.